で、多分そうですね、本当に。あとちょっと緊張の糸が切れるっていうのがあると思いまして、その日本にき帰省する時は、実家なので、ま、こちらにいる時はもうずっと自分で食事洗濯なんて家事も全部やってましたし、仕事もしましたしっていうのが、い実家に帰るとプツンと糸が切れるように
ええ。 はい。 ええ。 はい。 え、あ安心感でもうちょっとゆっくりするうん、そうなんですか。なんかね、でも無理にね、その体調にが悪いのにそのま、自分の体に鞭を打ってね、日本に帰ってきてその、無理やり出かけるっていうことはしなくてもいいと思うんですよね。
甘えちゃうんでしょうね。 はい。 あ、そうですそうですかね、やっぱり。僕もちょっと親が結構そういうところは、あの無理しないでいいとか、気にしないでいいって言ってくださるんですけど
うん。 ええ。
果たしてこれは甘やかされているのかと、ちょっと悩んでしまうところがあったんですけど。
いえいえいえ、もう、あの、やっぱり自分の体の体調と向き合って、しっかりこう治ってから、いろいろお友達と会われたりとか、日本でのことは宣伝されていいと思うんですよ。
はい。 うんうん。 ありがとうございますありがとうございます。そう言っていただけると、やっぱりちょっと、第三者的意見から言っていただけると安心できますね。
はい。<chuckles> え、それだけれども帰った時がね、アメリカの方に帰った時がやっぱりちょっとお時間かかるみたいなんで、そう、どどうですかね。少し、その、日本の滞在時期間をま、2ヶ月だったのを1ヶ月と3週間にして、ちょっといっしゅうかん早めに帰って体調を整えるためにアメリカで1週間はこうお仕事しない時間を作るっていうようなやり方で、ま、体調が戻ってからお仕事ができるようにされてみるとかは、考えられたことありますか？
はい。 はい。 うんうんうん。 ま、いわゆる回復期間を設けるみたいな感じですかね。